Mais heu, ouais, c'est en fait, c'est très compliqué de de trouver vraiment le le juste milieu entre des gens qui vont trop vivre entre eux, tu vois? Et qui vont peut-être se renfermer un peu d'une certaine façon. Et heu, des gens qui vont s'ouvrir aux autres, heu, mais heu, tout en conservant, heu, peut-être leur, heu, leur leur culture, tu vois?
Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. La culture, oui, oui. Et qui vont bah, il f et beh, ces gens enfin ces gens-là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi qu'elles, heu, qu'elles aient cette, heu, culture du partage. Parce que c'est bien beau de venir de cultures différentes, heu, et de venir dans un pays qui n'est pas le sien, il faut être capable de de partager sa culture, de, heu ça peut être ça peut être c'est ça, c'est ça c c'est bête, tu peux faire découvrir plein de choses à à une autre communauté, en fait, avec ça.
Oui. Ouais, il faut pas se renfermer sur soi. Ouais c'est vr c'est vrai. <clears throat> Moi tu vois, il y a un truc que je trouve triste, et heu, bah, c'est marrant parce que, quand tu regardes, heu, par exemple, heu, les gens qui sont arrivés en France, heu, qui ont été réfugiés ou autres, heu, tu regardes les générations, parfois heu, les la 1re généra génération qui arrive, heu, elle parle très mal français. Ça fait genre 20 ans qu'elle qu'elle est en France, mais elle a du mal à parler français et c'est les enfants, en fait, qui parlent bien français et qui vont faire toutes les démarches pour les parents et cetera. Tu as tu as déjà remarqué ça?
Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais ça se Mmh. Mouais. <chuckles> Ça j'ai remarqué oui, c'est heu, ouais, et c'est d des personnes qui ont c'est pour ça quand tu vas dans un pays étranger je pense, heu, dans une communauté qui t'est étrangère, il faut vraiment parler avec les locaux. Il faut, heu s c'est ça, faut faire l'effort, faut s'intégrer, faut s'acclimater, et faut apprendre la langue. C'est un ça paraît c'est ça paraît être la base, hein, quand même, heu
C'est incroyable. Oui, il faut faire l'effort. Il f ouais. Mmh. Ouais, c'est pour moi ça me paraît vital, mais c'est quand même incroyable de se dire qu'une personne elle vit depuis 20 ans dans un pays et en fait, elle a pas un elle a pas un niveau de langue, heu, f au moins au moins fluent tu vois?
Mmh. Ouais. Ouais au moins fuide. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après heu ouais.
Et et et d'une certaine façon je crois que ça renferme ça les renferme, en plus, tu vois, le fait de pas de pas pouvoir parler la langue ça te renferme aussi, heu, dans ta communauté, tu vois?
Mmh. Ouais, bah, là là, on a parlé de de communautés un peu, diverses. Et l pour toi la communauté idéale pour la construire, ou la renforcer, comment tu t'y prendrais pour qu'on ait une communauté un peu idéale, heu, un peu, heu, empathique comme on disait heu?
Ouais. Bah, en gros, heu, c'est c'est d'essayer de s'intéresser, heu moi, tu vois, je vais je vais prendre le risque d'essayer de m'intéresser aux autres, heu, d'essayer, heu, d'essayer d'être gentil mais, c'est vrai qu'aujourd'hui, heu, quand tu fais ça, tu peux paraître suspect, tu vois?
Tu sais? Mmh. Mmh. Ouais, de d'être, heu, trop bienveillant avec les autres ou de.
Ouais, trop bienveillant, on va se dire: «Ah lui il est intéressé, heu, qu'est-ce qu'il va nous demander? Na, na, ni.»
Mmh. Alors que ça
Et heu, même même, tu vois, vis-à-vis de mes parents, je l'ai sentie, cette suspicion.
Ouais.

Ah OK, d'accord, purée. Mmh. Mmh. Ouais, ça ça met des barrières, j'ai l'impression pour, heu, essayer de de vi de vivre en communauté, de vivre de manière, heu, d'une meilleure manière ouais je dirais. Ouais, c'est do c'est dommage, c'est des barrières, de c'est bête un peu mais bon. C'est ça.
Donc c'est craignos hein. Et Ouais c'est bête et c'est mais c'est pas évident parce qu'en même temps j'ai eu l'autre cas de figure où tu vois j'avais une voisine
Mmh mh.
et elle, heu, bah c'était l'inverse en fait, c'était la commère. Et tu vois, en fait, heu e elle était très soudée avec toi, mais heu, c'était pour te soutirer des informations, tu vois? Bah tu avais l'impression que c'était pour faire du commérage, quoi.
Ouais, je vois. <chuckles> Ah oui. OK ouais, bon oui, i ouais c'est c'est dur d'avoir dans une communauté comme ça des, heu, des personnes, heu tu vois, il faudrait des personnes saines aussi, parce qu'il y a toujours en fait dans cette communauté aussi, tu sais, une partie où tu as, heu, un peu de la délinquance, des choses comme ça. Donc ça aussi, il faut heu, mais moi je pense qu'il faut résoudre le problème à la source et c'est l'éducation.
Et heu Ah c'est Ouais.